Ah ja, und das geht dann auch meistens, dass man sich erst mal was irgendwie ausleihen kann oder so, ja?
Ja, da ist es natürlich wichtig, dass man sich vorher informiert. Das ist ja heutzutage gar nicht so schwer, da online mal zu schauen oder in Social-Media-Gruppen zu gehen und sich da mit anderen Leuten, die schon gewisse Erfahrungen haben, auszutauschen.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wo du jetzt auch so, äh, andere Menschen ansprichst. Meinst du, es bringt auch etwas, sich vielleicht jemanden zu suchen, mit dem man das neue Hobby zusammen beginnt, sodass man vielleicht sich auch austauschen kann, äh, sich vielleicht auch Ziele feststecken kann und so?
Na klar. Mhm. Na klar. Also, wer alleine Hobby betreibt, der schöpft ja nur die Motivation aus sich selber. Aber wenn man jemanden hat, mit dem man's gemeinsam macht, da kann man sich ja gegenseitig inspirieren und motivieren, sodass man dann auch leichter am Ball bleibt, wenn der andere einem da so 'n kleinen Schub gibt. Und wer alleine für sich hin werkelt, ja, der hat halt vielleicht leichter die Gefahr, ähm, an den inneren Schweinehund zu geraten.
Mhm. Ja, das macht Sinn, also, dass man sich einfach so gegenseitig unterstützt, auch mal ermutigt, wenn der andere vielleicht grade keine Lust hat und, äh, vielleicht kann man sich ja dann auch helfen im Sinne von, äh, wä wo finde ich jetzt was oder so. Das macht ja auf jeden Fall Sinn.
Genau. Ja, oder dass man sich feste Zeiten setzt, zum Beispiel um 'ne Sprache zusammen zu lernen, etwa bei Tandempartnerschaften oder dass man gemeinsame Trainingszeiten für 'n sportliches Hobby festlegt. Das ist ja schon mal 'ne Sache, die einen motivieren kann, auch dranzubleiben.
Mhm. Hm. Ah, mega spannend, was sind denn so Tandempartnerschaften, was du grade angesprochen hast?
Naja, zum Beispiel 2 Leute aus unterschiedlichen Ländern, die die Sprache des jeweils anderen lernen möchten und da setzt man sich zusammen, entweder in der Offline-Welt in 'nem Café oder man trifft sich online und lernt dann gegenseitig voneinander.
Hm. Ah ja, das habe ich ja noch nie so gehört, das ist ja schon mal 'n super Tipp, ne? Ja, verstehe. Ja, generell, wenn man ja mit anderen dann, äh, sich verbindet, dann lernt man ja auch, ne, vielleicht noch mal neue Leute kennen, ja, kommt in 'ne ganz neue Welt.
Mhm. Ja, oder man geht zu Sprachstammte Tischen, wenn man Sprache lernen möchte. Ich habe das schon in Schweden und in Finnland getan, das findet dann 1, zweimal die Woche statt oder auch unregelmäßiger. Dann trifft man sich irgendwo und dann ist jemand dabei, der schon Erfahrung hat in der Sprache und dann kann man von diesen Leuten lernen. Das sind ja dann meist die Muttersprachler. Und gleichzeitig knüpft man neue Kontakte zu anderen Leuten, die auch dieses Hobby haben, die Sprache lernen zu wollen.
Mhm. Mhm.